देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपने ऊपर से ना, बिल्कुल विश्वास उठता सा जा रहा है, कुछ आदतों को लेकर। और ख़ास तौर पे, घर जिसे कहते हैं ना, घर को तरीके से, सलीके से रखना, ऐसा लगता है ये मेरी आदत में आ ही नहीं रहा है। मैंने बहुत कोशिशें कीं, शायद कुछ समय तक कर भी पाई और अच्छा भी लगता था कि, "हाँ, मैं कर पा रही हूँ।" पर शायद ये एक बस सोडा वॉटरी जोश था। कुछ दिन रहा, और उसके बाद अब फिर जैसे को तैसा हो गया है। तो वाक़ई में जब घर की कई बार हालत देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि कैसे चीज़ें आएँगी? मतलब वो काम छूटते-छूटते इतना बड़ा हो जाता है। रोज़ाना करती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ उन चीज़ों को टाल देती हूँ। और उसके बाद होता क्या है कि जब सप्ताह के अंत में ये सोचती हूँ कि शनिवार या इतवार को किया जाए, तो ऐसा लगता है वो इतना फैल गया है काम, फिर तो बिल्कुल ही काम करने का मन नहीं करता। और जब घर में किसी मेहमान ने आना हो, तो इतनी शर्म आती है कि क्या, एक घर भी ठीक कर नहीं कर पा रही हूँ? उसको व्यवस्थित रूप से नहीं रख पा रही हूँ? समझ ही नहीं आ रहा कि <tsk> इन चीज़ों से कैसे बाहर आऊँ। क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं?
हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं बिल्कुल देखिए, आपके सुझाव आपको दूँगा और मदद करूँगा। लेकिन आप देखिए, पहले न मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा-सा आपकी स्थिति समझने में आसानी हो और एक अच्छा सुझाव मैं आपको दे पाऊँ। तो अ, ये बताइए कि ये जो मुश्किल है, ये कब और कैसे दिखती है? और दिन के मतलब किस हिस्से में सबसे ज़्यादा समस्या होती है आपको जो अ, ये व्यवस्थित करने में घर को?
जी, बिल्कुल। उम्म, देखिए, मैं सही बताऊँ तो जैसे मैं श उम, शाम को जब घर पहुँचती हूँ ऑफ़िस से, और उस वक़्त पूरा बिखरा हुआ घर दिखता है ना, तो सबसे पहले तो देखकर ही ऐसी मतलब, ऐसे लगता है कि बहुत नकारात्मकता सी ही महसूस हो रही है। उस वक़्त लेकिन बहुत सारी और चीज़ें करनी होती हैं, खाने-पीने का देखना होता है, तो उन चीज़ों को मैं सोचती हूँ, चलो, खाने-पीने की काम ख़त्म करके फिर इनको थोड़ा समेट दूँगी चीज़ें। पर वो हो ही नहीं पाता। उसके बाद कभी कोई और चीज़, कोई और चीज़। तो जहाँ तक घर के रखरखाव की बात है, या तो मुझे श बचपन से बहुत शौक़ रहा ही नहीं है रखने का, तो अब वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम बन गया है, और उसके चलते वो बढ़ता ही चला जाता है।
हाँ जी, हाँ जी। जी, समझ सकता हूँ।
तो, हुँ।
तो देखिए आप ये बताइए कि आपका एक जो रोज का एक समय और व्यस्तता कैसी होती है? कोई बहुत ज़्यादा होती है क्या? किस वज़ह से आपको समय नहीं मिल पा रहा है ढंग से?
हुँ, देखिए सच बताऊँ तो एक, बहुत साधारण सा ही मेरा रूटीन है, जो मेरी दिनचर्या है कि सुबह मुझे 8 बजे तक घर से निकलना होता है। 9 बजे से ऑफ़िस होता है, और ज़्यादा दूरी पर नहीं है ऑफ़िस, तो शाम को तो मैं जल्दी पहुँच जाती हूँ। और साढ़े 5 बजे तक मैं घर पर होती हूँ। तो वैसे देखा जाए तो साढ़े 5 से लेकर 11 साढ़े 11 तक मैं सोती हूँ। मेरे पास काफ़ी समय है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास समय नहीं है। पर जो चीज़ें ज़रूरी हैं, अब देखिए खाना सबने खाना ही है, तो मैं वो चीज़ें तो कर लेती हूँ। पर जहाँ पर कोई भी चीज़ बड़ा सँभाल के रखने की बात आती है, किसी चीज़ को व्यवस्थित रूप से रखना होता है, वो मैं नहीं कर पाती पता नहीं क्यों और वो टालती रहती हूँ।
हाँ जी, हाँ जी। जी, समझ पा रहा हूँ। तो वैसे ये बताइए कि आप जो है, घर में देखिए, अकेले रहते हैं या घर में और भी लोग हैं?
हुँ। अ, नहीं अ, मेरा पूरा परिवार हम लोग साथ में ही रहते हैं। मैं हूँ, मेरे पति हैं, मेरे सास-ससुर हैं, तो परिवार पूरा साथ में रहता है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो लोग मुझे इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा ताने देते हैं, पर मुझे खुद को भी शर्म आती है कि ख़ास तौर पे, जैसे मेरा कमरा है, वो अक्सर बिखरा ही रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं बाकी किसी अपने दोस्त के घर जाती हूँ तो मुझे लगता है, कितना अच्छे से लोग अपने घर को, अपने कमरे को रखते हैं। पर मैं पता नहीं क्यों हर चीज़ बिखरा देती हूँ।
जी, समझ पा रहा हूँ। तो, ये बताइए कि आपने, पहले देखिए, क्या-क्या आज़माया और किन बातों ने आपको रोक दिया वैसे मतलब अ, इसको व्यवस्थित करने से?
हुँ। अ, देखिए मैं सच बताऊँ तो मैंने, बहुत ज़्यादा कोशिशें तो नहीं की, सिर्फ एक कोशिश की थी कि मैंने सोचा था, मैं एक जैसे, अपने मोबाइल में मैंने थिंग्स टू डू की ऐसे लिस्ट बना दी थी कि मुझे पूरे दिन में क्या-क्या काम करने हैं। और होता क्या था, उस लिस्ट में भी अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर मैंने अलमारी को सोचा है कि व्यवस्थित रूप से रखूँगी अ, जो मेरी काम करने की मेज़ है, उसमें किताबें वगैरह ढंग से रख दूँगी। अगर ये चीज़ें भी मैंने उस सूची में डाली हैं, तो ये चीज़ें उस सूची से हटती ही नहीं थी। तो मैंने हार कर उसको, डिलीट ही कर दिया। मुझे लगा ये मेरे बस का नहीं है। मुझे कुछ और तरीके ढूँढ़ने होंगे। इसलिए मुझे लगा, शायद मैं आज आपसे बात करूँ और मुझे कुछ आप और सुझाव दे पाएँ।
हाँ जी, हाँ जी। जी, देखिए जितना मैं आपकी अ, स्थिति को समझ पा रहा हूँ ना, तो देखिए जैसे आप देखिए ऑफ़िस वगैरह भी जाते हों देखिए सब कुछ रहता है, तो आप देखिए अ, आप ना ऐसा कीजिए कि जैसे आपको ऑफ़िस निकलने से पहले देखिए बस 5 मिनट लगाइए और देखिए कुछ थोड़ा-सा व्यवस्थित कर लीजिए, 5 मिनट में आप एक टाइमर सेट कीजिए, 5 मिनट का अ, और उसमें देखिए जितना हो पाए, उसको कीजिए। और देखिए आने के बाद, जैसे आप थके होते हैं ना तो देखिए आराम वगैरह करके थोड़ी देर, तो आप देखिए पंद्रह बीस मिनट का एक जो है फिर से टाइमर लगा सकती हैं। और ऐसे ही इस प्रकार से देखिए, 3 आप टाइमर लगाएँगी, तो देखिए आपके घर में कहीं ना कहीं एक आपको बदलाव अच्छा देखने को मिल जाएगा। और जैसे आपने बताया कि देखिए आपके घर में और भी लोग रहते हैं, तो आप देखिए थोड़ा-सा ना इस चीज़ इस काम को थोड़ा-सा देखिए बाँट सकते हैं, ताकि देखिए आपके ऊपर से एक बोझ हल्का हो और देखिए घर ना थोड़ा-सा व्यवस्थित हो। देखिए जैसे ये टाइमर वाले देखिए, आप अपने घर अ, टाइमर लगाने की जो मैंने बात की इसमें अपने घरमालों को घरवालों को भी देखिए शामिल कर सकते हैं। और देखिए जब चार लोग ऐसा करेंगे ना, तो देखिए बहुत जल्दी देखिए घर जो है ना? अ, सिमट जाएगा। और जिसके साथ-साथ देखिए चीज़ें ना सिंपल रखें और हर चीज़ की आप एक निश्चित जगह बनाएँ, क्योंकि देखिए अगर चीज़ों की निश्चित जगह नहीं होगी ना, तो देखिए वो हम कभी भी ना देखिए व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। और यही देखिए अगर आप उ उ, चीज़ों की एक जगह निश्चित कर देंगे, तो आपको देखिए रखने में भी आसानी होगी। और इसके अलावा देखिए अ, रूटीन देखिए बहुत सादा-सा रखें और याद अ, खुद को दिलाने के, के आपने घर व्यवस्थित करना है, इसके आप छोटे-छोटे तरीके अपना सकते हैं, जैसे कोई नोट्स वगैरह या कोई चेक लिस्ट बना सकते हैं। और देखिए, सहारा और देखिए जह जो सहारा देखिए जैसे आप परिवार वालों से ढूँढते हैं, तो साथ-साथ देखिए कोई जवाबदेही भी ढूँढें, क्योंकि देखिए जब आपके अ, एक जवाबदेही होगी ना आपकी, तो आप देखिए बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं देखिए उस चीज़ को बख़ूबी निभाएँगे और घर पूरा ना व्यवस्थित रखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखिए उ, ये आप कार्य कर सकती हैं, जो की आपको कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं घर को व्यवस्थित बनाने में, जी।
उ हुँ। जी। अच्छा। जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी नहीं, वाक़ई में आपने जो सुझाव दिए हैं तो मैं सुनते हुए भी यही सोच रही थी कि वाक़ई इनको अमल कर पाना शायद मेरे लिए संभव होगा, और मैं काफ़ी बेहतर भी महसूस कर रही हूँ अभी। और ख़ास तौर पे आपने कहा कि मैं अगर ऑफ़िस जाने से पहले 5 मिनट, और आने के बाद भी टाइमर लगाकर अ, उसी काम को दूँ जो कि छूटा जा रहा है, तो शायद मुझे लगता है वो काम उतना बढ़ेगा भी नहीं। और दूसरी बात जो आपने कही कि मुझे अपने परिवार वालों से इस बारे में बात करनी चाहिए, साझा करनी चाहिए ये चीज़, तो मुझे लगता है कि शायद मैं अगर ऐसा करूँगी, तो मुझे उनसे भी इस चीज़ में मदद मिलेगी। तो मैं वाक़ई ये चीज़ करके देखती हूँ। और जो आपने एक चेक लिस्ट बनाने की बात कही है, और जवाबदेही की बात मुझे लगता है ये चीज़ें भी शायद मुझे अ, घर को व्यवस्थित करने में मदद कर पाएँगी। क्योंकि उसके चलते मुझे खुद से शायद एक चीज़ आएगी कि भई, जब खुद से ही जवाबदेही होगी, तो मैं शायद ज़्यादा सतर्क रहूँगी और इन्हें नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में ढालूँगी। तो मैं वाक़ई में मुझे लग रहा है कि आपके सुझाव मैं अमल ज़रूर करूँगी। और अगर मुझे फिर कोई परेशानी हुई, तो मैं दुबारा आपसे संपर्क करूँगी। पर इन सुझावों के लिए तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ जी, हाँ जी। जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं कहीं ना कहीं आपको 1 अच्छी सलाह दे पाया, आपकी मदद कर पाया। बाकी आपको देखिए, और कोई भी किसी प्रकार की देखिए सलाह चाहिए होगी ना, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, धन्यवाद।